O kadar iddialı değilsin ama güzel yemek yaptığını düşünüyorsun. Pekâlâ. Eee, ama şimdi bazen de, eee, ister istemez bazı yemekleri daha da güzelleştirmenin yollarına bakıyor insanlar. Eee, değişik aromalar deniyorlar, değişik bir şekilde o tarifi tekrardan yapıyorlar ya da yeni malzemeler farklı şeyler kullanıyorlar. Sen hiç böyle mutfağın deneysel tarafında var mısın? Özellikle yaptığın bir yemeği sonrasında sıkılıp tekrar başka bir tarifle denediğin oldu mu, keşif açısından?
Evet, evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Olur, denerim ya. Bir sürü aslında değişik şeyler denemeyi severim. Yani değişik sosları kombinlemeyi veya değişik aromaları birazcık kombinlemeyi severim. Eee, öyle olunca Hı hı. Ya, mesela ben soya sosu lezzetini çok severim ama tek başına çok ağır gelir. Onu böyle birazcık, eee, sevdiğim baharatlarla, belki kekikle veya, işte, birazcık zencefille, hani, birazcık Asya mutfağı şeklinde, böyle, değişik, emm, sebzeleri aslında bel belki karnabahar bildiğim kadarıyla Asya mutfağında çok da kullanılan bir sebze değil. Onu birazcık öyle denerim mesela. Emm
Güzel. Mesela? Ha Hıı. Güzel. Sen birazcık o füzyon mutfağı denilen bir kısma giriyorsun o zaman. Yani, eee, Türk mutfağı ile Asya mutfağını biraz çarpıştırıp ortaya yeni şeyler mi çıkarıyorsun?
<chuckles> Evet, evet. Evet, evet. Evet, biraz öyle denilebilir. Yani klasik tarifleri de severim aslında. Onları da, hani, öğrenmeye çalışıyorum şu anda. Hani, kendim yapmayı. Hıh. Pardon?
Hangileri mesela? Kuru fasulye pilav mı?
A! Onu da severim. Evet, o da güzel yaparım bence.
He, klasik tarifler demiştin ya o yüzden. Hani, o kadar
Evet, evet. Hı hı. Severim onu da yaparım da. Ya zeytinyağlı yemekleri de çok severim zaten. İşte, fa taze fasulye mesela en sevdiğim yemeklerden bir tanesi.
Güzel, güzel. A, gerçekten güzel. Yani senin
Evet, evet. Yani o günkü moduma bağlı biraz.
Ayn aile kültürüyle alakası var mı peki bunun? Sen yemek yapmayı çok iyi bilen ya da ne bileyim seven bir aile kültüründen mi geliyorsun? Yoksa kendi kendine mi geliştirdiğin bir şey bu? Çünkü Türkiye'nin belli bölgelerinde yetişen insanlar, hani, oranın mutfağıyla daha fazla ya da o bölgeler daha fazla mutfaklarıyla bilindiği için ister istemez o kültürden besleniyorlar. Sen öyle bir yerden mi geliyorsun?
Hı hı. Hı hı. Hı hı.